А, хотела бы с тобой обсудить вот такую тему. М, скоро предстоят праздники, именно Рождество, Новый год. И я понимаю, что мне будет, э, нужно участвовать во множестве каких посиделок, вечеринок, мероприятий. И всё это, конечно, не всегда меня радует. То есть, с одной стороны, конечно, я люблю эти праздники, вот эту атмосферу, э, там какие-то фильмы рождественские, эм, красивые здания украшенные. Всё, конечно, это радует. Окунает в какие-то детские воспоминания. Но в то же время есть, э, и дискомфорт. А, то, что я обязана посещать, ам, гостей, когда мне не особо бывает это хочется, а, вести какие-то разговоры не всегда интересные. Плюс на некоторых вечеринках, э, люди постоянно там предлагают что-нибудь выпить, а я уже очень давно не употребляю алкоголь. Плюс, а, там, если я хожу там к родным, к родственникам в гости, то нужно там сидеть, эти майонезные салаты есть. Ну, м, но всё, конечно, сильно меня вгоняет в какую-то апатию. Мне хочется, а, всё отменить, закрыться дома, укутаться в плед, пить какао и смотреть "Иронию судьбы". Но, к сожалению, я не могу вот так вот прям отказывать всем, потому что люди рассчитывают, они меня ждут, они тоже хотят как-то со мной отметить этот день. Вот, ам, скажи, может быть, есть какие-то идеи у тебя, как можно вот всё-таки участвовать в празднованиях, э, но при этом, ам, отказываться от каких-то предложений сомнительных, э, вот, э, и, может быть, уходить пораньше? Я не знаю. В общем, какой-то вариант, чтобы мне тоже было комфортно в эти праздники.
Действительно. Мгм, понимаю. Я прекрасно понимаю твои ощущения, твои чувства, эмоции, потому что всё-таки, когда дело касается каких-то пригласительных моментов. И это люди, с которыми ты и знакома, и вообще они от тебя что-то ожидают, и тебя это тоже беспокоит. Потому что всё-таки потом могут быть какие-то недосказанности, возможно, какие-то обиды или ещё что-то, то это действительно момент, когда хочется задуматься о том, как же сделать так, чтобы было хорошо и тебе при всём при этом. И чтобы как максимум кого-то там не расстроить, не обидеть или, м, просто остаться на хорошем счету у людей. М, скажи, пожалуйста, а вот что вот, э, больше всего тебя тяготит в такие моменты? То, что тебе нужно там проводить много времени, или то, что могут происходить ситуации, которые тебе, ну, не очень приятны и скучны, и надоедают?